Então do meu filho eu tenho separado, isso não esse já eu já tinha me programado. São umas coisas assim interessantes. Ele é um pouco ele gosta de colecionar coisas, então, ele quer um Godzilla especial que são caríssimas, essas figuras de colecionáveis e são 2: "O Minus one" e o "Shingozila" e são super ca
É, são. Hum, você já está até especialista em Godzilla, imagino.
Nossa! Tem outro aqui tem o americano também, <chuckles> o americano foi do ano passado. É, nossa, tem um monte tem um monte.
<chuckles> Não sabia que tinha tanto Godzilla assim.
Então, mas, daí, ele quer esses 2 e são caros os mas eu já esse já eu já tenho, já mandei, vir porque ele vem vem do Japão são figuras bem bem interessantes.
Nossa! Uhum.
Aí, eles entregam aqui nas lojas que tem essas lojas da Bansai de colecionista mesmo. Isso tá ok, claro, aí, reduziu, né, para o meu marido, pras minhas amigas, para os meus sogros. <chuckles> Eu gastei tudo com o garoto.
Uhum. É, aí, põe põe a culpa nele se reclamarem ou se fizerem cara feia, <chuckles> né, quando você der aquela meia, né. <chuckles>
É, para o então para o garoto eu estou pensando É, para o garoto eu estou pensando comprar um livro, né, que eu acho que tem que ter um livro sempre nos presentes. E, para o pessoal eu não sei, na verdade eu fiquei com o orçamento bem pequeno mesmo. Eu tenho assim uns 200 euros pra comprar o resto dos dos presentes.
Sim, sim, é sempre bom. <laughs> E você está pensando em ir no shopping? Porque tá, digamos assim, um pouco em cima da hora, né, pra pedir, eh, pra comprar online, né. É, é bom ir num shopping porque eu acho que aham. É, assim, seria o último dia, né.
Não, ir no shopping ir no shopping amanhã. Amanhã. Amanhã eu tenho já tirado a parte da manhã pra comprar esses presentes. Então, eh, eu não sei o que que você acha? Se eu compro, mais ou menos, pra todo mundo a mesma coisa, vou numa loja de livros e compro livro?